あの、ちょっとですね、大勢の場所で、ま、飲み会とかなんですけど、そういうところで、自然に会話をするっていうのが少し苦手なんですけれども、話を聞いていただいて、アドバイスいただいてもいいですか？
もちろんです。なかなかね、大勢の前って緊張しますよね。
はい。あの、うーん、あ、何か、こう、ま、大体は会社の飲み会とか集まりとかで、そ、あの、人数が5、5人ぐらいで、こう、話す分には、同じグループで話ができる状態の時は、そこまで気にならないんですけど
はい。 うん。 はい。
もう、結構、こ、10人ぐらいになると、こう、何個かのグループに分かれてしまうことってあるじゃないですか。
そうですね。うーん。
はい。なんか、そういう時に、こう、うまく自然に、なんか、会話が、はん、できないというか、周りの、隣のグループの会話が聞こえてしまったりとか。
はい。 ええ。
あとは、あの、なんか、こっちのグループで話してるけど、この人もしかしたら、隣のグループと話したいんじゃないかな、みたいな気持ちになってしまって
はい。
うまく会話が自然に続けられない時があるんですよね。
あ、そうなんですね。ね、今、会社の飲み会とかって仰ってましたけれども、基本的には、やはり、あの、知らない人というよりはまあ、少なくとも知ってる方の中でも、やはり、そういうことが、あの、感じてしまうということですか？
はい。 はい。 あ、そうですね。あの、全く知らない人がいるっていうことではなくて、知ってる人たちなんですけども。あの、何か私、声が大きいわけでもないし、声が通るわけではないので、あの、なんかこう
うん？ はい。 ええええ。 はい。
飲み会とかってやっぱりこう、ガサガヤガヤしている場所で、あの、行われることもあるので、お酒が入ったりとかすると、ま、皆さん大きな声で話したりとかなってくると、あ、私そんなに声も大きくないし、通らないから、ま、ちょっと、うーん、今ここでなんか話しても、ん？って聞き取れないぞ、みたいになっちゃったら嫌だから、少し控えとこうかな、みたいな気持ちになってしまったりもするんですよね。
うん。 はい。 ああ、なるほど。あの、ね、その、大人数っていうことになったときに、まあ、グループが分かれて、そのグループが分かれた中で、皆さんで話してるという感じのときですか？それとも、あの、やっぱり、その、グループなりで、隣の人と、ね、あの、あまり声を張られ張られないとおっしゃってたので、割と、こう、隣の近い方と話す感じのときに、多く感じるんでしょうか？
うん。 はい。 はい。 あ、そうですね。うん、あ、なんかこう、隣の人でも、まあ、ちょっと大人数の時でも、割と、うん、なんかガヤガヤしてる時とかって、なんかこう、うん、ちょっと
はい。 うーん。
気にして、は、あんまり話さなくなってしまうことが多いかなって、お、今ちょっとす、考えてみると、思いうーん、思い描くと、まあ、とにかくちょっとそういう時の場になると、「あ」っていう、「私苦手だな」っていう、どうしても苦手意識が出てしま先に出てしまって、話してないのかなっていう風に、今ちょっと振り返ると思いましたね。
ああ。 はい。 ああ、はい。 あ、そうなんですね。なかなかね、それだけ人数がいると、みんなでもう話すっていうのもね、盛り上がる面もあるけれども、なかなか難しいと思いますが。あの、もともと、こうね、なんか、結構、こう、わあって話すのがお好きな方と、あとは、結構、聞いてることが楽しくてっていう方も、けいらっしゃると思うんですね。うん。はい。なので、あの、こうね、やはり、ちょっとあまり心地よくないと感じてらっしゃるんですが、その、人の話を聞いてる分には、あの、楽しいと感じられるのでしょうか？
はい。 うん。 はい。 うん。 あ、そうですね。人の話を聞いてる分には、なんかあの楽しいですし、こう、うまくね、そういう場で盛り上げてる人とか見ると、「あ、すごいな」と思って、ああいう風に、お、ね、お話し上手にできるといいなみたいな感じで、こう見るのはすごく好きなので。うーん、あの、全然そこにいるのが嫌だっていうことはないんですけど、自分がちょっと話すっていう風になってしまうと、「あ、なんかそんなに、は話し上手に面白い話も持ってないしな」みたいに風に思ってしまったりするんですよね。
うん。 はい。 ええ。 はい。 ええ。 うん。 はい。 ええ。 うん。じゃ、やっぱりなんか、今のね、お話聞いてると、やっぱりもう、みんなといるから、なんか、どちらかというと自分も「話さなきゃ、なんか話さなきゃ」っていう気持ちになっちゃうんですかね。
うん。 あ、そうですね。なんかこう、一番そう風に思ったのが、その、グループが分かれてしまった時に、じゃあ、こう、例えば3、3、3みたいな感じで分かれてて、私が一番端っこの3人グループでいた時に、なんか隣からこう盛り上がって、アハハハ、みたいな会話がこう来ると、あ、私のグループ盛り上がってないから、ちょっと、「へ、これは私のせいかな？」とか思ってしまったりとかして、話さなきゃいけないかなっていう風に、なんかこう勝手にプレッシャーを感じてるんだと思います。
うん。 はい。 ええ。 はい。 ええええ。 ああ。 ええええ、はい。 ああ。 あ、そうなんですね。なんかね、やっぱり先ほどもね、隣のほうに行きたいのかなとか、すごく気を使ってらっしゃる様子がすごいね、感じられるんですけども。あのね、なんかおそらく、飲み会とかだと、皆さん、なんか、そこまで深く思っていないことも多いのかなと思いますし、こう、やはりね、なんか、話したい人と話したい所に行ける人は、多分おそらく自分でそっちに行くと思うので、なんかそこまね、で、もちろん、わあって、あの、いうのが好きな人もいれば、逆に静かに話をするのがやっぱり好きな人っていうのが、それだけ人数がいたらいると思うんですよね。はい。なので、なんか、もしね、ご自分が、あの、話さなきゃっていう、こう、義務感に駆られるようなことがあったら、それはあんまり必要ないのかなとは、ちょ、思います。ではい、やはり、なんか、こう、飲み会なのでね、なんか、みんながそれぞれ楽しめるような感じで楽しめたらいいと思うので、あの、ね、会社の中で行くんだったら、一番、今も、あの、何て言うんでしょう、いいのは、やはり、こう、コミュニケーションが皆さんと取れることだと思うので、盛り上がるというよりは、あの、ね、楽しくお話ができればいいのかなとは思いますが、いかがでしょうか？
うん。 <laughs> はい。 はい。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 はい。 ああ、そうですね。 確かに、今お話を聞いていただいて、まあ、おっしゃっていただいたように、確かに盛り上げなくちゃいけないっていう風に勝手に思ってしまってたので、プレッシャーになってるんですけど、そういうのは役割分担じゃないけど、盛り上げることが上手な人は、そういう、こところにこうちょっと盛り上げていただいて。私はもうほんとに、なんかコミュニケーションの場だっていう風に、なんかその宴会の場っていう風に思わずに、ちょっとこの仕事の延長のコミュニケーションの場所だから、ま、自然体でいればいいんだなっていう風に、自分自身にこうプレッシャーをかけないようにすればいいんだなっていうのが、ちょっとあの、ちょっとハッとさせられました。
はい。 ええ。 はい。 ええ。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
はい。 はい。 うん。 はい。 うん。 ああ。 うーん。 うーん。 そうですね。なんか。あの、私の中でそういう飲み会のイメージがちょっと誤解をしてたというか、あの、やっぱりこう飲み会だから、楽しくテンションを上げていかなくちゃいけないみたいな、勝手になんかちょっとあの、一歩、すごくあの
はい。 ええ。 はい。
いつもよりも、あの、みんなギアを入れてきてるんじゃないかって勝手に思っていて。私があまりうまく喋れないと盛り下げてしまうのかな？みたいな風に思ってたんですけど。ま、みんなが楽しくいれる場所だから、ま、そういう風に盛り上がる人もいれば。まあ、ちょっとこう、あの、普通にこう静かに話ししてるグループもあって。こうルールはなくて、じみんなが心地よく、いれらいれる、あの、なんかそういうテンションでいいんだなっていうのを、あの、うーん、分かりましたね。
はい。 うーん。 ええ、ええ。 はい。 うーん。 はい。 はい。 はい。なんかね、こう、あ、やはりこう、ね、おっしゃった通り、盛り上げるのが大好きとか、盛り上がるのが大好きな人とかは、ぐわってやってると思うんですが、そういうのを見て、なんかこうね、あの、笑ってるだけでも、そういう人達って嬉しくなると思うんですね。あ、ウケてるとか、あ、なんか、うんうん、すごいいい感じにノッてきてるみたいな感じで思うので。うん、そうですね、その場を楽しんでね、なんかその会話を聞いてるのが楽しいっていうのも、全然ありだと思いますし。ね、すごくこう、周りに気を使われる方なので、もしこうね、話しかけなきゃって思った時には、なんか本当にもう、あの、ちょっと何かね、楽しい質問だったりとか、ね、うん、なんかもうそれこそ、なかなか盛り上がるところに入っていくのって難しいよねとか、なんかね、なんかこういうところではい。ね、なんかあの、私は結構ね、静かに聞いてるのとか、なんか、すたのね、聞いて楽しいものが好きなのよねとか。なんかね、そういう感じでほんとにあの、その現状だったりとか、相手に対してのね、なんかちょっと質問だったりみたいなのをしてあげられると、ま、ちょっとね、会話も自然に続くのかなと思います。
うーん。 はい。 うーん。 はい。 うん。 ああ、はい。 うん。 はい。あ、そうですね。 うーん。 うーん。 あ。 そうですね。ありがとうございます。そういうふうに、なんか、こうあの、客観的に見たご意見いただいたので。あの、参加しているよっていうことを、なんかしらけてる態度を取らないで、あ、これ楽しんでますよっていうことが、私自身が表現できていれば、あの、発言が少なかったりとか、あの、盛り上げがうまくできなくっても、その、盛り上がっている人たちは、「あ、この人も楽しんでくれてるんだ」っていうふうに、思ってくれればいいんだなっていうことに、あの、ちょっと気づかされました。
はい。 ええ。 はい。 ええ。 はい。 ね、そうですよね。なんか、絶対に、こう、ね、静かに楽しむ人もいるのは当たり前ですしね。そんなに人数がいたら、みんな楽しみ方はバラバラで、絶対にその中にはしゃべらない人っているので。うん。なんかそこはね、あの、絶対に、その、ご自分だけじゃないということを信じて、ではい。何よりもね、あの、気を抜いこうリラックスして楽しまれると、あの、せっかくの飲み会なので、いいかなと思います。
はい。 はい。 あ、はい。今日はお話聞いていただいて、本当にいいアドバイスもいただけたので、これからちょっと忘年会シーズンで緊張してたんですけど、あの、心が軽くなりました。ありがとうございました。
いえ、こちらこそ話していただいて、どうもありがとうございました。ね、忘年会いっぱいあると思いますが、頑張って行ってらっしゃい。<giggles>